Efeknya, yang pertama, yang paling bikin termotivasi adalah, eee, bentuk badan. Ya, maksudnya kan dengan olahraga itu kan kita dapat menjaga proporsi badan kita supaya enggak terlalu, eee, apa namanya, obesitas, misalkan kayak gitu. Nah, itu kayak bonus, eee, motivasi, eee, yang paling kelihatan gitu kan. Nah, yang kedua itu energi. Jadi, kalau olahraga itu, aku merasa aku tuh lebih kuat, aku tuh lebih enggak merasa cepet capek juga, karena tadi ya, bugar gitu. Jadi stamina kamu itu semakin kuat juga kalau kamu itu, eee, rutin gitu olahraganya. Dan yang ketiga juga, eee, aku ngaruh dari suasana hati, ya, atau mood, ya.
Mhm. Mhm. Heeh. Oke. Mmm. Ya ya. Benar benar. Mhm mhm. Iya.
Karena kamu enggak gampang bete aja karena kan apa namanya, melepas hormon endorfin itu kan ketika kamu olahraga. Mhm.
Betul. Ya, tapi ini konteksnya olah tep walaupun tetap olahraga ringan, ya. Kayak bergerak ringan pun juga ngaruh ke mood, ngu ngaruh ke energi kamu juga, ya?
Iya iya. Mhm. Benar. Apa ya, enggak harus ke gym, ya. Yang aku bilang tadi, aku bukan anak gym banget, tapi kalau disempetin aja, misalkan nih, enggak sempet, eee, jalan kaki gitu, aku di rumah nih, ngepel aja gitu atau bersih-bersih rumah, ya kan, selama sejam mhm, bener.
Oh oke. Iya iya. Oh bener sih, iya. Oh aktivitas rumah ya. Oke oke. Oh wow wow, berarti menurut kamu, eee, walaupun kamu enggak olahraga tapi dengan beraktivitas di rumah pun itu juga sudah bisa menjadi, eee, kategorinya itu sudah bergerak ringan asalkan dikerjakan secara rutin gitu ya.
Mhm. Iya. Benar benar benar, karena kan lumayan juga, ya. Itu termasuk langkah, sih, kalau menurutku. Kayak tadi aku sebutin, nyapu, ngepel, itu lumayan juga kalau da enggak cuma kamar gitu, tapi kamar-kamar yang lain juga dibersihin, ya kan. Jadinya itu termasuk olahraga, sih, kalau menurutku, karena habis itu kayak bugar aja rasanya, kayak gerak gitu.
Iya iya. Betul betul. Mhm, mhm. Betul sih. Iya. Oh. Oke oke oke. Nah ini pertanyaannya lebih ke ini sih, eee, pernah enggak kamu ngerasa benar-benar males buat bergerak ringan ya?
Mhm. Pernah dok.
Kayak tiba-tiba tuh kayak males jalan, dan itu biasanya tuh pemicunya apa sih?

Nah ini, jadi kebetulan emang bukan orang gim ya. Pernah ikut gim tapi wah jadinya bosen gitu, akhirnya ya udah berhenti deh, tapi kan harus bener ya, tadi harus olahraga tetap aktif. Nah, aku mulai dari hal-hal simpel aja sih, kayak bangun tidur itu stretching sedikit-sedikit biar, apa namanya, seger gitu ya. Nah terus mhm, biar rileks habis itu kebetulan aku tuh suka jalan kaki, nah
Mmm, oke. Mmm. Oh iya, mhm. Mhm, rileks. Oh menarik, tiap pagi?
Mhm, iya, jadi misalkan kayak, jangan dikit-dikit naik ojek atau naik kendaraan gitu ya. Heeh, kadang-kadang memang mager ya tapi aku usahain nih, mmm, misalkan kayak mau belanja bentar, eee, ke warung atau ke mana gitu kan, aku jalan kaki. Walaupun ya enggak jauh-jauh amat tapi aku perbanyak jalan sih intinya supaya tetep gerak ya, step ya, heeh, langkah.
Oh iya bener. <chuckles> Iya iya iya. Heeh heeh. Mhm. Oh. Oke oke oke. Tapi kalau, eee, jalan kaki gitu, kamu ada goals hariannya nggak sih, harus berapa ribu langkah gitu? Karena kan ada idealnya ya, kalo nggak salah ya?
Mhm. Iya. Nah, karena kan sekarang juga lagi tren ya pakai jam yang bisa, apa sih namanya, eee, tahu memonitor ya, langkah kita tuh udah berapa sih? Nah, aku sebenarnya nggak ambi-ambi banget sih, jadi kayak 8000 doang langkah setiap hari. Tapi ya itu udah cukup mem apa ya, memotivasi juga misal "Yah baru 2000 nih, ah jalan deh," gitu. Jadi, teknologi itu membantu juga ya supaya aku jadi ingat heeh, ingat jalan.
Betul, pake Strava juga. Mhm mhm mhm. Heeh. <laughs> Benar benar benar. Iya sih, setuju. Mhm. Tapi, eee, kalau kamu jalan kaki kayak gitu, konteksnya itu memang kamu pas kalau tadi kamu sempet cerita, eee, itu tuh di tengah-tengah kamu beraktivitas kan. Jadi misalkan kayak mau ke warung, kan ada pilihan naik motor nih, tapi karena kamu mungkin ingat sama kebutuhan, eee, tubuh kamu yang harus gerak, kamu milih jalan kaki gitu. Tapi untuk sehari-hari ada nggak agenda khusus yang memang kamu siapkan atau kamu khususkan nih untuk, ya udah fokus untuk jalan kaki memang? Gitu, konteksnya itu tuh untuk olahraga, gitu.
Mhm. Iya. Betul. Iya. Mhm. Nah.

Ah, itu juga aku menghitungnya sebagai olahraga, sih, karena, kan, mobilitasnya juga tinggi, ya, dan kebetulan juga bukan yang duduk terus gitu jadi, ya, itu tadi, sih, eee, diuntungkan juga, ya, dengan pekerjaanku yang ketemu pelanggan itu dan, mobilitas yang tinggi misalkan per mengambil barang atau, membantu mereka gitu jadi, apa, ya, itu termasuk olahraga, sih, kalau menurutku, ya, karena, kan, eee, langkah tadi, ya, karena aku ngitungnya langkah juga, sih.
Olahraga, ya. Mhm mhm mhm. Mhm. Iya iya. Ya, olahraga yang memang tidak sengaja, didesain sebagai, eee, aktivitas olahraga gitu. Tapi, tuh, kayak masuknya ke konteks pekerjaan, aktivitas sehari hari tapi bikin badan juga gerak gitu. Wow, menarik, sih, menarik gitu. Tapi eee, kamu punya ini juga nggak, sih, kayak, mmm
Kayak gitu. Nah. Bener, hmm. Heeh heeh.
aktivitas yang apa, ya, kayak fun fun activity gitu, yang memang bikin badan kamu, tuh, gerak kayak contohnya, eee, dance, kamu punya hobi-hobi seperti itu nggak, sih?
Hmm. Hmm. Oh. Ada, sih nah itu dia daripada nge-gym tadi, kan, nge-gym, tuh, kayak bosen, ya. Kayak pakai alat gitu, hmm.
Ah hah. Iya, dan kayaknya fisik banget, kan, kalau nge-gym itu.
Aku suka, nih, aku suka dulu zumba, ya. Eee, zumba, tuh, ikut-ikut kelas kayak gitu karena emang, pakai musik, tuh, lebih asik, ya, lebih rame gitu. Nah, hmm, walaupun juga aku nggak rutin tapi kayak kalau lagi mager banget olahraga, aku, tuh, sempetin ikut-ikut kelas kayak gitu yang pakai musik, kalau enggak zumba, body combat gitu misalkan, ya.
Oh, zumba oke. Lebih seru, ya, benar benar. Mhm. Ah, Iya iya iya. Wah seru, sih, tuh.
Mmm, iya itu, tuh, salah satu trikku juga, sih. jadi enggak harus yang olahraga berat yang pakai beban gitu atau yang in apa, sangat berat gitu, kan, tapi dengan musik dan bareng temen juga, sih, jadinya lebih asik, ya.
Ah. Hmm, mhm, hm Mmm oke oke.
Gitu.
Kamu, eee, menggunakan ini nggak, sih, kayak semacam apa, ya, pengingat atau eee, intinya gimana supaya kamu, tuh, tetap sadar bahwa, oke, aku harus bergerak aku harus banyakin gerak. Walaupun itu di konteks eee, di luar konteks, eee, sedang melakukan olahraga gitu.
Hmm. Hmm. Iya.

Enggak sih, tapi kan setiap kali kita ngecek, eee, jam kan, ketahuan gitu, "Oh, ya ampun, baru segini", gitu kan. Nah, itu salah satunya sih, aku harus jalan deh, eee, daripada naik motor, gitu kan, aku jalan aja, dikit aja sampai situ, baru habis itu aku nyambung, eee, kendaraan lain, gitu, misalnya, ya. Terus yang ke-2, badanku tuh kasih sinyal, gitu, misalkan kayak
Oh, oke. Iya iya. Mhm. Bener bener, oh, ya. Mhm. Mhm. Nah, kayak gimana, tuh?
Mmm, agak pegel-pegel atau kurang bugar ya, kalau aku bisa mendeskripsikannya. Heeh. Jadi misalkan kayak, eee, aduh kaku nih, eee, kayaknya aku kurang gerak deh, gitu. Jadi
Ah. Oke. Mmm, mhm mhm.
salah satu faktor ke-2 adalah badan kasih sinyal, lalu yang ke-3 kualitas tidur juga bisa loh, ngaruh, Jadi kalau misalkan aku kurang gerak, aku lebih cenderung, eee, insomnia atau susah tidur, git tidurnya nggak nyenyak aja, gitu, mhm.
Oh. Susah tidur. E oke, oke. Ya ya. Mhm mhm -mhm. Mmm, oke oke. Berarti dari 3 hal tadi, mmm, berarti kamu sangat merasa merasa diuntungkan ya karena secara alami kamu akan, e mendapatkan kayak pengingat, gitu, untuk, "Wow, aku harus kurang kurang gerak nih", intinya kamu berarti sudah sepeka itu ya, dengan tanda-tanda kalau kamu, eee, tubuh kamu sebenarnya membutuhkan gerak, gitu. Hmm, oke oke.
Mhm. Sensitif, iya. Na ah. Bener. Ya, sebenarnya faktor ke-4 bisa juga dari hasil ini ya, medical check-up ya, kalau misalkan, eee, rutin dilakukan tiap tahun, itu ketahuan, gitu.
Apa, tuh? Oh, bener, bener. Iya iya. Masuk akal sih, bener. Oke oke. Nah, kalo tadi tuh adalah hal-hal yang sebagai pengingat kamu untuk melakukan, mmm, gerak badan, ya kan, pokoknya aktif bergerak lah, gitu. Tapi setelah kamu melakukan atau setelah kamu aktif bergerak, di luar konteks olahraga, berarti pasti ada efeknya kan buat kamu. Yang paling berasa dan paling bikin kamu, apa ya, kayak ketagihan, gitu, karena kamu merasakan efeknya, ya? Jadi kamu melakukan, eee, gerak gerak badan itu tuh kayak ha sebagai keharusan dan kamu senang melakukan itu karena ada efeknya. Nah, itu efek efeknya itu seperti apa sih sebenarnya?
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya, betul. Iya. Heeh. Heeh. Efeknya, ya?